Kesinlikle.
Yani, eee, t iş hayatına bile girdiğimde, eee, işten istifa ettiğimde benden daha küçük kimse yoktu hâlâ çalışan. Eee, an Evet, evet.
Hı hı. Çok ilginç, gerçekten. Senin, hani, o kadar genç bir şekilde aslında iş hayatına başlaman da, hani hani, eğitimli ve kalifiye bir şekilde iş hayatına o, eee, yani, üniversiteden 20 yaşında mezun olduğundan bahsediyorsun. Eee, gerçekten, hani, eee, Türkiye'de çok, böyle, mümkün olan bir şey değil, eee, bu. Standart değil, yani, kesinlikle.
Hı hı. Evet. Evet, evet. D Eee, şöyle, bir de hatta, emm, diplomamı almamıştım işe girdiğimde. Eee, yani şey dediler bana, eee, "Ama diploman yok, ne yapacağız?" dediler. Dedim, "Siz beni işe alın, ben diplomayı getiririm birkaç aya." Onlar da bana güvenip beni işe aldılar. O kadar da iyi bir işti ki. <chuckles> Yani, a acayip iyi bir işti, böyle, çok iyi maaşlı, iyi iyi, böyle, eee, çok güzel bir işti. Ama, işte, orada mesela genç olmak işe yarıyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok, çok güzel. Hı. Ve aslında Hı hı.
O süreçte, o dönemde.
Anladım. Mesela, işte, evet. Eee, ondan da bahsetmek istiyorum. Sen 20 yaşında, çok, işte, daha yaşıtların belki ik 3. sınıfta, üniversite 4. sınıfta bile değiller, yani. Eee, eee, maksimum 2. sınıfta falanlar. Sen de, eee, hani, şeyle, iyi iyi bir işte, işte, iyi bir maaşla 20 yaşında aslında kendi hayatını, eee, kurmuş oluyorsun. Aslında bunun evet, avantajları bence bana avantajlı gibi geldi. Hem yaşıtlarından daha kısa sürede daha çok tecrübe de yapıyorsun çünkü iş hayatında tecrübe de çok önemli.
Hı hı. Evet. Değiller değillerdi. Hı hı. Hı hı. He, ben kurmuştum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle.
Eee, aslında bunların hepsinin, işte, yıllar sonra bir domino taşı gibi, işte o ilk öğretmeninin, o herkesin aldığı o inisiyatifler silsilesi, sonuç olarak senin aslında 20 yaşında kendi ayaklarının üzerinde duran, işte, güçlü bir insan olmanı da sağlamış.
Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen, aynen, aynen. Evet. Tabii, tabii, tabii. E tabii, lütfen.
Biraz da şeyden de bahsedelim, eee, istersen. Böyle, lisede falan, böyle, farklı öğretmenlerin oldu mu?

Çok ilginç.
2 ayda. <chuckles>
Çok ilginç gerçekten. Hı hı.
Tam 2 ayda, eee, ve böyle 8 kilo falan aldım.
Hı. Bambaşka bir biri olarak geri döndün ve insanlar seni muhtemelen tanıyamadı. "Ne oldu sana?" falan dediler.
Eee, döndüğümde, evet, döt gerçekten tanıyamadılar, tanıyamadılar, eee, yani, ş şöyle, küçük bir kız çocuğu olarak gönderdiler, eee, tatile. 2 ay sonra ben, eee, 1.75 boyunda bir ma model olarak geri döndüm tatilden. <chuckles> O kadar komikti ki, ama tabii, kafa büyümüyor ya, akıl büyümüyor. O yüzden, hani, eee, boyla alakası yok onun. Hâlâ, çocuk gibiydim, eee, ama, şey, lisede tabii küçük gibi değildim aralarında, boyum uzun olduğu için.
Evet. <chuckles> Gerçekten. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı, hı. Evet. Yani, evet, o açıdan, aslında belli bir yerden sonra, bir şekilde o şeyi, eee, kapamışsın, ama muhtemelen s senin o arkadaşlarının, eee, hani, seni hep böyle küçüklükten beri, o ilkokuldan beri sahiplenmeleri yine devam etmiş. Çünkü, onlar için, muhtemelen, yine aynı sensin sonuçta. Eee, peki, işte, bu lisede
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Evet. Ya, o kadar komik ki, bak 46 yaşındayım. Iıı, hâlâ bir araya geldiğimizde saçımı seviyorlar.
Hı. A, çok ilginç gerçekten.
O kadar, yani, o, demek ki, öğretmen gerçekten ne kadar kıymetli değil mi? Eee, nasıl bir duyguyla, eee, beni sahiplendiyse, eee, çocukların da sahiplenmesi gerekti.
I hı. Evet. Hı hı. Evet, evet, evet, evet, gerçekten çok ilginç.
Çok kıymetli, çok kıymetli. Ay, iyi ki varlar. O-o hocam da yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. <chuckles> Evet. <chuckles>
A, bir de ya, artık şey de, eee, yani bazı şeyler, işte, oturunca bir daha da zor siliniyor anladığım kadarıyla. Hâlâ, aradan yıllar geçmesine rağmen, aynı şefkat, ımm, çok ilginç bir şekilde devam ediyor.
Hı hı. Evet. Evet. Tabii. Aynen, aynen, aynen.
Eee, belki o, o çocuklardan birisi, eee, şey oldular şu an, öğretmen oldular ve böyle bir şey olduğu zaman, o şefkati tekrar öğrencilerine yansıtıyorlar, ve aslında bu döngü hiçbir zaman bitmiyor gibi bir şey aslında. O da, çok ilginç bir olay gerçekten. Peki, bu şanslılık üniversitede, hani, öğre iyi bir öğretmenle karşılaşma şanslılığı, iii, üniversitede de devam etti mi?
Hı hı. Tabii. Bence de öyle. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı.